Et ensuite, du coup, après ce pique-nique, qu'est-ce qui s'est passé?
Et bah, voyons et bah, écoute, on est repartis. On a fait enfin, j'ai fait énormément de poissons. Donc ça aussi, c'était assez surprenant parce que, comme je te dis, c'est une petite rivière, mais elle regorgeait de ouais, ouais, j'ai j'avais pris ma petite canne à pêche et j'ai fait, heu, vraiment un plein d'espèces. C'est assez curieux d'ailleurs parce que, tu sais, heu, normalement, les les tu vois, par exemple, tu as des des catégories de rivière, donc tu as la catégorie 1 et la catégorie 2 et en fonction des catégories, tu as dans certaines catégories, tu vas retrouver le brochet, la perche et le sandre et dans l'autre catégorie, tu vas plutôt retrouver la truite. Et bah, là, dans cette rivière tu avais
Ah oui, donc tu as pêché là-bas, c'est ça? D'accord, OK. Et c'est quoi, ces catégories?
Bah, en fait, les caté ça c'est c'est ça c ça correspond en fait aux APPMA. Les APPMA, c'est les associations de pêche qui vont, en fait, décliner des catégories. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, du coup, nous, on était dans une rivière qui était censée être une catégorie où il y avait du, heu, du sandre, du de la perche, heu et du brochet, mais il y avait aussi de la truite, étonnamment. Donc, du coup, c'est ça aussi qui est assez curieux, c'est que tu avais vraiment, heu, multi-espèces et je me suis éclaté, en tout cas, avec les poissons.
Ça correspond à quoi? D'accord, OK. Qui classifie, heu, mmh mh. OK. Mmh mh. Trop bien. Ouais, donc en fait, heu, surprise aussi au niveau, heu, de ton activité de p de pêche que tu connais bien d'habitude et heu et où tu peux retrouver, heu, les poissons selon différentes catégories de de rivières, mais là, heu, tu as trouvé autre chose, quoi, c'est ça?
Ouais, c'est ça, de de de la truite, alors que bon, dans une catégorie où il y a du sandre et du brochet, c'est rare qu'il y ait de la truite. Et surtout, c'était pas de la truite d'élevage, c'était de la truite Fario. Donc la truite Fario, c'était, heu, le un poisson un peu sauvage normalement, heu, le voilà. Donc heu, c'était assez curieux dans dans de ce côté-là et en plus un truc curieux aussi, c'est qu'on a croisé personne. Je pense qu'on a tellement été lents <laughs> qu'on a croisé personne.
Mmh mh. D'accord, une truite sauvage? Ah! <laughs> Oui, parce que vous êtes tous partis ensemble, quasiment. Enfin, vous êtes partis du même point et en fait, heu, tout le long, vous étiez seuls, heu
Ouais. Ouais, ouais.